मैं ना आज आपके सामने अपनी एक व्यक्तिगत समस्या लेकर आई हूँ। अ, मैं महसूस करती हूँ कि जीवन में कभी-कभी हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जहाँ लोग गुस्से में, असहजता के कारण अ, मतलब गलत वर्ड बोल देते हैं, गलत भाषा बोल देते हैं। और कभी-कभी ये जो अपशब्द होते हैं हमारे आत्म-सम्मान और आत्मविश्वास को भी चोट पहुँचाते हैं। तो अ, मैं ये समझना चाहती हूँ कि मैं कैसे इस स्थिति में शांत रहूँ और क्योंकि मैंने ये गलती करी है और मैं बहुत ईमानदारी से मतलब स्वीकार करती हूँ क्योंकि मेरे अंदर थोड़ा-सा ना गुस्सा बहुत ज़्यादा है। और जब गुस्सा आता है या फ़िर ऐसा होता है ना कि कभी-कभी जब सामने वाले की बात मुझे गलत लगती है और वो मुझे ना हमेशा ना नीचा दिखाने की कोशिश करता है या मुझे कमतर महसूस करवाने की कोशिश करता है। तो मैं उस समय पर ना थोड़ा-सा गुस्से में आ जाती हूँ। और गुस्से में मेरे मुँह से कुछ अपशब्द निकल जाते हैं जो मुझे नहीं निकालने चाहिए। और ऐसे ही मेरी मतलब दोस्त के साथ हुआ था तो मैंने मतलब ऐसे अपशब्द बोल दिए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ थोड़ी-सी मेरे लिए मुश्किल है। और मैं कैसे अपनी गलती को एक ईमानदारी से स्वीकार करूँ और कैसे अपने आप में सुधार पाऊँ? क्योंकि मुझे लगता है ये जो गलती है ये मेरे वर्तमान को तो ख़राब कर ही रही है और ये मेरे कहीं न कहीं मेरे भविष्य को भी नुकसान पहुँचा सकती है। तो इसलिए मैं आज आपके पास सलाह लेने आई हूँ कि मुझे आप बताइए कि मैं कैसे अपनी गलती को ईमानदारी से स्वीकार करूँ और उसको सुधार कर सकूँ?
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। जी, देखिए मैं आपकी इस परेशानी को समझ पा रही हूँ और ऐसी हो जाती हैं चीज़ें। तो अ, बस आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ ताकि इस बारे में मैं थोड़ा और अच्छे से जान सकूँ फिर मैं आपको सुझाव भी देती हूँ। मुझे अभी आप ये बताइए कि ये जो गलती है अगर मैं जान सकूँ कि वो किस तरह की थी और मतलब उस वज़ह से कौन प्रभावित हुआ है? तो अगर आप मुझे ये भी बता दीजिए तो। जी।
हुँ। जी, बिल्कुल। मेरी एक दोस्त थी अ, मतलब गलती ऐसी थी कि हमारी किसी बात को लेकर ना मज़ाक-मज़ाक में बहस हो रही थी। और मज़ाक-मज़ाक में मतलब ऐसा हो गया कि वो भी सीरियस हो गई और मैं भी सीरियस हो गई उस बात को लेकर। और फिर उस बात को लेकर हमारी इतनी बहस चलती रही और फिर उसके बाद ये हुआ कि मतलब वो तो अपनी तरफ़ से ठीक बोल रही थी। लेकिन अ, मतलब जैसे मैंने बोला कि मेरे अंदर ना गुस्सा बहुत ज़्यादा है, और मैं छोटी-छोटी बातों पर ना बहुत ज़ अ, बहुत जल्दी गुस्सा कर लेती हूँ। तो मुझे ये होता है कि अ, मतलब अ, गुस्से में और ये होता है कि मुझे पता नहीं लगता कि मैं कौन-से वर्ड्स किसके प्रति यूज़ कर रही हूँ। तो जैसे मेरी दोस्त थी, तो कुछ ऐसे अपशब्द थे मैंने अ अ, मतलब उ जो भाषा थी वो यूज़ कर दी और जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी बस वो था और मेरी इससे मेरी जो दोस्त है वो बहुत प्रभावित हुई है। अ, मतलब ऐसा होता है कि ज मतलब जो मेरे साथ इतना हँसी-मज़ाक करने वाली, इतनी बातें करने वाली, वो ज आज एक ऐसा समय है वो मेरे से बात नहीं कर रही है, वो बिल्कुल चुप हो गई है। क्योंकि उसको जो मेरी बातें हैं ना वो चुभ गई है एक तरह से दिल में चुभ गई है। क्योंकि अ, हमारा जो एक रिश्ता है ना वो बहुत गहरा है अ, मतलब 10-12 साल का हमारा रिश्ता था ये। और ये था कि अ, मतलब थोड़ा-सा मेरे लिए ख़ुद भी मुश्किल हो रहा है कि मैं कैसे उसको मनाऊँ, कैसे अपनी गलती को ईमानदारी से स्वीकार करूँ और उसको सुधार करूँ। और वो है कि वो अब माफ़ी मतलब जैसे अगर मैं माँग भी लूँ, तो वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो कोई आप ऐसे सुझाव दीजिए कि मैं कैसे उसको सुधार करूँ और सामने वाले को ये बता सकूँ कि हाँ, मैं अपनी गलती को स्वीकार करती हूँ।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
जी, जी, समझ पा रही हूँ आपकी ये स्थिति को और इस वजह से आपका जो रिश्ता है, वो प्रभावित हो गया है दोस्ती का। तो अभी मुझे आप ये बताइए कि क्या आपने पहले उनसे कुछ माफ़ी मग वगैरह माँगी है इस विषय में या कोई बात करने की कोशिश की है क्या?
जी, बिल्कुल, मैंने अ, मतलब ऐसा होता है ना कि कभी-कभी जब हम अप गलती कर देते हैं, उस दिन तो हमें पता नहीं लगता, लेकिन हमें बाद में पछतावा होता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि मैंने जब अपशब्द बोले, तो मुझे कोई अपनी गलती का पछतावा नहीं था, मुझे कुछ नहीं था। मैंने पूरा दिन एक ऐसा निकाल दिया, लेकिन अगले दिन जैसे उनका रवैया हो गया था मेरे साथ, क्योंकि मैं अपनी तरफ से सोच के गई थी कि, "हाँ, ये तो ठीक है। हम नॉर्मल बात करेंगे, जैसे हम करते हैं।" लेकिन ऐसा मैं सोच के गई थी, लेकिन सामने वाले से मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला। उसका जो व्यवहार था मेरे प्रति, वो बिल्कुल ही बदलाव आ गया था, बिल्कुल बदल गया था उसका बदला अ, व्यवहार और वो मेरे से बात करना पसंद नहीं कर रही थी और वो बिल्कुल शांत हो गई थी। तो उस समय मुझे अपनी गलती का पछतावा हुआ और मैंने जाके उससे माफ़ी माँगी। मैंने उनको बोला कि, "मैं अपनी गलती के लिए पछतावा करती हूँ। मैं मानती हूँ कि मैंने आपको म जो मैंने अपशब्द बोले हैं, जो मुझे नहीं बोलने चाहिए थे।" और ये था कि बट ये है कि वो उन्होंने मेरी बात को अ, सुना या नहीं सुना, वो मुझे नहीं पता। मेरे हिसाब से उन्होंने मेरी बातों को इग्नोर ही कर दिया, अनसुना कर दिया उन्होंने और वो वहाँ से उठकर चले गई। तो मैंने अपनी तरफ से माफ़ी माँगने की कोशिश करी है और एक बार ही नहीं, उसके बाद मैंने 4-5 बारी माफ़ी माँगने की कोशिश करी है, लेकिन वो मानने को अब तैयार नहीं हैं।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
जी। हुँ, जी। समझ पा रही हूँ मैं, कैसे कि माफी माँगने के बावजूद भी ये आपको परेशानी आ रही है। अभी आप मुझे ये बताइए कि आप सामने वाले से सीधा बात करना चाहते हैं? या लिखकर भी आप चाहते हैं कि अगर अ, हो सके ये जो आपकी परेशानी है उसमें सुधार? तो वो भी मुझे बता दीजिए।
अ, मतलब मैं अ, लिख कर तो नहीं बोलना चाहती क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं लिख कर भी बोलूँगी तो पहली बात तो वो मेरे मैसेज को सीन नहीं करेंगे। और अगर वो सीन कर भी लेंगे तो वो मेरी मैसेज को इग्नोर कर देंगे। तो मैं चाहती हूँ कि सामने वाले से ना बिल्कुल अ, फेस टू फेस जिसको कहते हैं मैं वहाँ पे जाके बातचीत करूँ। और उनको अपनी अ, गलती का मतलब मैं उनको बताऊँ कि मुझे कितना पछतावा है अपनी गलती का और मैं सीधे तरीके से उनसे बात करना चाहती हूँ। और मैं उनको ये भी के चाहती हूँ कि अग आप जिस तरीके से मुझे अ, मतलब पनिशमेंट भी देने को तैयार हैं, मैं उस चीज़ को अपनाऊँगी। लेकिन मैं अपनी गलती पे सुधार करना चाहती हूँ। और ये है कि ये चीज़ मैं उनसे बातचीत में सामने आमने-सामने करना चाहती हूँ। लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो मेरे से मिलने को रेडी नहीं है अब। वो मेरे से मिलने को तैयार ही नहीं है। और अगर मैं उनको फ़ोन भी करती हूँ तो या तो वो मेरे फ़ोन को काट देंगे या मेरे नंबर ब्लॉक कर देंगे। और मैंने अपने घर के नंबर से भी ट्राई किया है। तो उन वो मेरे फ़ोन को जैसे ही वो देखते हैं कि मेरा फ़ोन है या मेरा नंबर है जैसे कि उनको पता ही है कि घर के नंबर भी है। तो वो मेरे फ़ोन को उठाते ही नहीं हैं। वो जान के या तो अ, मतलब काट देंगे या फिर वो उठाएँगे ही नहीं। तो मैंने बहुत कोशिश करी और मैं बातचीत भी बिल्कुल सीधे तरीके से फेस टू फेस करना चाहती हूँ।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
उम, जी देखिए, आपकी स्थिति को समझ पा रही हूँ और देखिए बिल्कुल भी चिंतित मत हों इस विषय को लेकर। मैं बस एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ, मैं फिर आपको सुझाव देती हूँ। मुझे अभी आप ये बताइए कि आप किस तरह का सुधाब या क्षतिपूर्ति देने को तैयार हैं इस रिश्ते में? जी।
जी, बिल्कुल। मैं हर तरह का सुधार करने को तैयार हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि जो मेरा रिश्ता खराब हुआ है मेरी गलती की वजह से, <clicks tongue> वो मेरे वापस आ जाए। मैं मतलब मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी दोस्त को इतना तो पता था कि मेरे मुँह से मुझे गुस्सा आता है तो मेरे मुँह से कुछ निकल जाता है, लेकिन ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी बदल जाएगी और वो इतने मतलब उसको मेरी ये बातें इतनी जल्दी दिल पे लग जाएँगी क्योंकि हमारा हँसी-मज़ाक में बहुत हम बोल देते हैं। लेकिन ये था कि ह मतलब जो मैंने बोला और वो उन्होंने मेरी बात क अम, बात को इतना दिल पर ले लिया कि उसने उन्होंने मुझे बुलाना ही बंद कर दिया। तो मैं चाहती हूँ कि मैं हर तरह के सुधार के लिए तैयार हूँ। वो जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी। वो ज अगर मुझे कहेंगे कि, "आपने मेरे सामने अपशब्द यूज़ ही नहीं करने।" मैं पूरी कोशिश करूँगी उसको ना यूज़ करने की और अगर वो मुझे कोई अ, पनिशमेंट भी देने को तैयार है, मैं वो भी रेडी हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो मेरा बॉन्ड है, वो दोबारा से सही हो जाए और मैं उसको मतलब पहले तरीके से अ, उनके साथ रह सकूँ और मैं अपनी गलती को एक ईमानदारी से स्वीकार करना चाहती हूँ ताकि मैं उनको भी ये बता सकूँ कि हाँ, मैंने अपनी गलती को स्वीकार किया है। मुझे अपनी गलती का पछतावा है और मैं अब इस गलती में सुधार करना चाहती हूँ। तो आप मुझे बताइए कि कैसे मैं अपनी अ, गलती को एक अ, स्वीकार करके एक आगे बढ़ सकूँ और उसमें सुधार ला सकूँ?
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ जी, देखिए आपकी स्थिति को मैं समझ पा रही हूँ कि कैसे आप चाहती हैं कि किसी भी तरह ये जो आपका रिश्ता है ना वो ठीक हो जाए क्योंकि काफ़ी गहरी दोस्ती थी आपकी और अ, कहीं न कहीं जैसे आपने उनको बोल दिया अचानक से तो उस वज़ह से वो शायद मैं ये समझ रही हूँ कि वो उनकी भावनाएँ जो हैं ना वो हर्ट हो गई हैं वो, तो इस वज़ह से शायद वो आपसे बात नहीं कर रही हैं। तो देखिए मेरा इस अ, विषय में ये सुझाव है कि अ, आपने ना अ, मतलब उन्हें जैसे बताया कि आपने हर तरीका आज़मा लिया है। तो अगर आप एक मैसेज अगर उन्हें कोशिश करें कि छोड़ दें कि मैंने अपनी गलती जो है वो स्वीकार की है और मैं ऐसा नहीं अ, दोबारा करुँगी, सीधी और स्पष्ट माफ़ी आप माँग लें अगर तो वो भी एक तरीका है। अगर देखिए हो जाती है ऐसे बात तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसा कर सकती हैं कोई अगर आपका और दोस्त है बीच में अ, जो लगता है आपको कि आप अ, जिसके ज़रिए बात कर सकती हैं उनसे, अपनी बात जो है उनको पहुँचा सकती हैं, अगर आप उनका सहारा ले सकती हैं तो वो भी देख लीजिए। या अगर आप उनके कसी किसी पारिवारिक सदस्य के साथ जुड़ी हैं या उनके माता जी या है ना घर परिवार में कोई और सदस्य के आप अ, किसी का नंबर वग़ैरह है, तो या तो आप उनके नंबर से फ़ोन करके अ, कह दीजिए कि मुझे एक बार बात करवा दें। या फिर आप उनके पारिवारिक सदस्यों को समझाएँ अ, जो कि उन्हें समझा सकें स्थिति में कि ऐसा कोई अ, वोई है अ आपका नहीं था है ना लक्ष्य उन्हें चोट पहुँचाने का या फिर अगर आप उनके घर जा सकती हैं तो वो भी देख लीजिए कि अ, वहाँ से अगर आप पहुँच ही जाएँगी उनके घर तो वहाँ से वा वापस थोड़ी चली जाएँगी। तो मुझे लगता है कि आपको ये करना चाहिए कि अ, मु अभी यही लग रहा है कि या तो उनके घर पहुँच जाइए और फिर जाके उन्हें स्पष्ट रूप से स्वी अ, मतलब उनक उनको बोलिए कि मैं अ, अपनी ये गलती स्वीकार करती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब कोशिश क्या मैं तो पक्का ये करना चाहती हूँ कि मैं ये अपशब्द वग़ैरह दोबारा ना इस्तेमाल करूँ ताकि अ, आपको क्या किसी को भी अ, मतलब मेरे जो अ, जानकार हैं किसी को भी ऐसी क्षति दोबारा ना पहुँचे। है ना? और अ, ये कोशिश कीजिए कि आप उनकी भावनाएँ जानें। अगर वो बोलती हैं कुछ तो कई बार होता है कि आप माफ़ी माँगने जाएँगी तो शायद वो भी अपना गुस्सा निकालें अपने आप पे। है ना? तो कोशिश कीजिएगा कि तब आप शांत रह पाएँ क्योंकि अ, ऐसी स्थिति में शांत रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि क्या पता वो भी जब गुस्सा करें तो उनके मुँह से भी क्या-क्या चीज़ें निकलेंगी। तब आपको थोड़ा सुनना पड़ेगा उनको, उनको समझना पड़ेगा और बड़े प्रभावित तरीके से आपको उनके साथ जो है वो व्यवहार करना पड़ेगा। ठीक है? और अ, मैं ये भी चाहती हूँ कि जैसे आपका जो व्यवहार है ना वो और लोगों के लिए भी आप बदलें। ये तो आपका अ, आपको पता है कि एक स्थिति बन गई है ताकि और किसी इंसान के साथ आपका रिश्ता ना ख़राब हो जाए, आप खुद को बदलने की कोशिश कीजिए। और इसमें कुछ व्यावहारिक सुधार अगर आप ला सकती हैं अपने व्यवहार में, अपने आप को शांत करने के लिए कि जैसे आप कहती हैं कि एकदम से आप गुस्से बोल देती हैं, तो कोशिश कीजिए जब ऐसी कोई परेशानी होती है तो उसको 5-10 सेकंड अगर आप होल्ड कर लें, है ना? रोक लें और फिर सोचें कि आपको इसकी क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए और गहरी-गहरी साँसे लें तो मुझे लगता है कि ये जो परेशानी है ना वो नहीं होगी आपको, आप गुस्से में बोलेंगी नहीं इतना एकदम से इतने तीव्रता के शब्द, जिससे सामने वाले को ऐसे अ, हानि पहुँचे। तो उनका भर अ, और जो आपकी दोस्त है उनका भरोसा भी दोबारा आपको जीतना पड़ेगा, मुझे लगता है कि जिस वज़ह से ये जो आपकी दो दोस्ती है ना वो दोबारा ठीक हो सके और उसके लिए आप छोटे और नियमित कदम ज़रूर उठाइए ताकि वो आपकी जो दोस्ती है उसे अ, है ना? आप दोबारा एक दो नए सिरे से श चालू कर सकें। और उन्हें बोल दीजिए कि मैं इसे एक नए रिश्ते को दोबारा चालू करना चाहती हूँ। तो जी मेरे आपके लिए यही सुझाव हैं।
हुँ, हुँ। हुँ जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी बिल्कुल। अ, आपने मुझे जो सुझाव दिए हैं मुझे अ, सच में बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं। मैं इसको अपने जीवन में अपनाने की पूरी कोशिश करुँगी जैसे आपने बताया। और मैं बिल्कुल अब हल्का महसूस कर रही हूँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इतने अच्छे सुझाव देने के लिए।
जी। आपका भी धन्यवाद।